Halo, Mbak! Loh, udah langsung aku. <laughs> <sniffs> Bersemangat! E heeh. seru soalnya. Heeh.
Halo juga, Mbak! Waduh, <laughs> langsung ini ya, eee, apa, nyampe gitu, ya. Mhm, waduh di subuh-sub mhm, subuh-subuh yang dingin ini gitu, kan, kayaknya kita langsung bahas soal cinta-cinta aja enggak sih, Mbak?
Iya. Iya, betul. Seru banget lagi pembahasan kita dari tadi, aku senang, nih. Gimana kalau kita bahas nih, Mbak
<laughs> Heeh.
kan biasanya tuh ada ya orang tuh, eee, gampang banget misalnya dibilang jatuh cinta, gitu, kan. Apa, ya, yang bisa heeh, apa, ya, yang bisa buat orang tuh cepat banget gitu jatuh cinta dalam waktu singkat? Misalnya habis putus, tiba-tiba dia udah ada lagi pacar. Nah, itu kenapa ya? Kok, bisa, ya, cepat banget? <sniffs>
Mhm. Waduh, gampang jatuh cinta, nih. Mhm. Waduh. Waduh, kalau yang kasus itu, Mbak, ya kebetulan saya kurang ahli, nih, tapi ada teman-teman saya yang menjadi pelaku gitu, Mbak. Kayak, eee, kadang saya juga enggak habis pikir gitu loh. Kenapa kok cepat sekali masa-masa bangkitnya, kenapa kok nangisnya cuma semalam, terus besok udah gandeng yang lain. Nah, setelah
Heeh. Heeh. Heeh, cepat banget. Heeh. Iya, besoknya udah happy aja gitu. <laughs>
Ah! Sidik punya selidik, nih, Mbak, saya tanya ke teman saya, "Kok, kamu cepat banget sih cari gantinya? Kamu laku keras gitu, apa sih rahasianya?" Gitu, Mbak.
<sniffs> Heeh. <chuckles> Laku keras, ya? Heeh.
Ya, soalnya udah ada yang ngantri ternyata, Mbak, jadi sistemnya waiting list, kan.
Oh. Oh, oke. <laughs>
Gitu. Nah, mungkin ini untuk yang, eee, jelek-jelek dul saya nganggepnya jelek, ya, karena ada hubungan di dalam hubungan, gitu. Jadi, ternyata mhm.
<sniffs> Heeh. Oh, iya, betul. Itu mempermainkan kepercayaan, ya. Kayak tadi kita bahas. Aduh, heeh.
Nah, benar banget. Mhm. Jadi, eee, ini saya cerita dikit, Mbak, ya. Jadi temen saya tuh punya pasangan. Temen saya tuh cewek, pasangannya cowok, gitu, kan. Eee, singkat cerita mereka udah pacaran lama dan mereka harus putus, enggak tahu kenapa, gitu, kan. Nah, satu hari itu ya udah lama, lama banget, udah pernah keluarganya juga udah pernah ketemu, udah pernah makan bareng gitu kan, Mbak. Jadi, ya, bisa dibilang kita bisa melihat apa ya, e prospeklah dalam hubungan ini, tapi enggak tahu kenapa akhirnya mereka putus. Oke. Satu hari itu si cewek pasti nangis dong, nangis di kosan gitu, “Eee, Kak, aku putus aku putus." Sedih banget. Si cowok juga nih udah mulai posting-posting, apa sih, kalau orang sekarang bilang tuh kayak quotes galau, kajian-kajian tentang cinta.
Heeh. Heeh. Heeh. Padahal lama, ya? Heeh. Oh. Betul. Mhm. Uh, duh duh. <chuckles> Heeh. <sniffs>

Betul.
Agak kaget sih kok kok sampai ke sepupu aku juga dideketin? Ini gimana caranya gitu. Jadi emang si cowok ini agak-agak gitu, Mbak. Bisa dibilang mungkin kayak NPD gitu. Dia enggak mau terlihat sendiri, enggak mau terlihat kurang gitu kan. Jadi H min tiga puluh hari itu sudah bergerilya, sudah chat sana, chat sini karena dia mau segera putus sama pacarnya. Jadi
Heeh. Oalalah. S Astaga, seniat itu ya?
I jadi bisa dibilang ya, apa ya, bukan langsung tertariknya, tapi kayak sudah diniatin aja. Jadi s setelah putus langsung ada cewek baru, karena sudah dijaring dalam waktu yang, eee, tidak terduga itu. Itu yang jelek sih, Mbak, kalau i
Heeh. Betul.
Mungkin saya sebutnya jatuh cinta pada pandangan pertama kali ya.
Heeh, benar benar. Bisa jadi, tapi, ya ada ya, orang yang kayak gitu ya.
Mhm. Mhm. Nah, udah udah niat banget tuh. Makanya saya juga kadang bingung, "Ini orang-orang carinya di mana kok cepet banget?" Gitu kan. Maksudnya kenalan model apa ini? Heeh.
Aduh. Heeh. Mereka Heeh, dan cepat sekali ya mempermainkan perasaan orang kan ya, Mbak, bisa dibilang.
Iya bener.
Kalau, eee, jatuh cinta cepat tapi apalagi kalau dia cuma jatuh cinta lalu dia merasa, "Ah, sudahlah," gitu kan, tapi belum mengikat, maksudnya belum ada hubungan. Nah itu nyakitin banget nggak sih? Kalau dulu tuh bilangnya cuman ini nih apa, "hubungan tanpa status" gitu, tapi sudah berlagak kayak pacaran gitu kan. <laughs> Tapi saya pernah alami nih, Mbak.
Mhm. Nah. Heeh, mhm. Bener. Aduh. Heeh, <chuckles> iya, ya ya ya ya, setuju banget sih. Mhm? Apa tuh, Mbak?
Tapi bukan bukan bukan saya ya yang jatuh cinta cepat, tapi ada orang, dia sudah punya pasangan
Mhm. Mhm.